In insofern, meistens heißt es ja: „Okay, ich brauche 'n Logo, ähm, äh, ähm, mach mal was“, ne? Und, äh
Ja, im Grunde genommen, äh, ist das ist ist ist ein Logo auch etwas sehr Persönliches, denn wenn eine, äh, äh eine Person dahintersteht und u und oder der eine Firma, ein Geschäft, es dreht sich ja um die Person, die wollen sich ja selbst so für Advertising und alles und, äh, wenn das Logo nicht zu ihnen passt, dann dann bringt das auch überhaupt nichts. Dementsprechend denke ich mir jedenfalls, äh, könntest du die schon an an denn sie müssten ja einen Teil von sich in das Logo reinstecken, oder nicht?
Mhm.